Puwede ba'kong humingi ng ano ng, tips, ah, sa'yo kasi ano, eh, um, parang after no'ng ano, no'ng ilang taon na nagkaro'n kami ng ano, nag-travel ng aking anak, eh, ngayon nalang ulit mauulit 'yan 'no. So parang siyempre iba 'yung iba 'yung, um, meron dati, I mean iba 'yung, um, experience dati na parang ano, um, ngayon, um, nagwo-worry ako kasi alam mo 'yun baka magkaro'n ng problema do'n sa aming ano, sa aming pagbabakasyon. So, ang plano namin, eh, magpunta ng ano ng Tagayatay 'di ba? <clears throat> Tapos, so, um, no'ng una nagkaroon ako ng ano ng problema kasi siyempre fully booked na ang mga ano ang mga transient house at at kung mga 'yung mga ano, kasi December lang din naman ako nag-start ng ano, ng nag-decide na parang sanga "Tara, ah, let's go to Tagaytay na lang." Sabi kong gano'n sa anak ko. So, um, sabi niya, "Sige." Tapos no'ng naghahanap na'ko no'ng ano, no'ng ano, ay fu fully booked na talaga siya, tapos, um, sabi ko, "Papa'no ba 'yan?" Tapos, um, humingi ako ng suggestion do'n sa pinsan ko na ano, na parang may ka kung may kakilala siya kasi since ahente siya ng ano, ng mga ganiyan ng real estate at kung ano ano pa ganiyan, so meron siyang na na-recommend. Ngayon ang inaan ang inaalala ko baka hindi ako ready doon sa mga mangyayari pa na parang, um, ano 'to, eh, 'yung lagi kong naiisip yung expectations versus reality na parang, ah, dahil hindi naman ako familiar do'n sa Tagaytay 'di ba? So wala din akong ano, na parang kung ano ba 'yung pupuntahan namin, kung saan kami mag-aano, ah, mag-se-search ng ano ba 'yung mga pinaka-ano mga sikat na spot or magandang kainan diyan or, ah, may mga bagay ba dapat na, ah, lugar na iwasan ganiyan. So hindi ako nakakapag, ah, search pa ng ganiyan kasi ano, eh, um, dahil kailangan namin ng bakasyon na mahahaba ganiyan, so inaa inaayos ko, I mean inuna ko muna 'yung ano, 'yung trabaho para by the time na ano, makapagpahinga na ako talaga.
Oo. Oo. Oo. Hmm, okey. Oo. Oo. Oo. Oo, hmm. Ayun, 'no, um, siyem siyempre napakahirap din naman na, uh, parang, 'pag sa trabaho nga eh, tas, alam mo 'yon, sobrang daming hindi inaasahang problema, lalo na't sa bakasyon na ganyan. Eh, matanong ko din naman, um, sino ba yung kasama mo, like yung anak mo lang, ba yung kasama mo doon sa pagbabakasyon niyo?
Gano'n. Nas Oo, kaming 2 lang ng aking anak. Tapos, eh, ano kasi siya eh, teenager, lalaki. So, parang hindi siya katulad ng ibang babae na parang ano eh, excited sa ganyan na, "Mommy, eto merong ano", may may mga, ah, maisa-suggest, pa siya kung kung 'di ba, gano'n ang ano ng, ah, ng mga babae eh. Pero kasi ito, walang ano, eh, walang kung saan ko lang ano, yayain, sige, go lang din siya. <laughs>
Ayun. Oo. Ah, okey, parang ano din, 'no? Like, mabibitbit mo kung saan mo gusto, 'no?
Oo, oo, pero 'yon lang, ang ang ano do'n, kasi parang wala siyang idea kung saan, "Mommy, may nag-suggest sa'kin na ganito daw puntahan, ganyan-ganyan". Wala siyang gano'n, parang nonchalant lang, parang, <laughs> oo, gano'n lang. Parang dahon, kung san kung saan ano, hipan ng hangin, doon lang siya, ganyan.
Oo. Oh. Oo. <chuckles> Yun nga din, eh. Yun din ang mahirap sa ganyang sitwasyon, eh, para alam mo yun mabigyan din naman kita ng payo. Eh, ano ba yung bahagi ng bakasyon yung gusto niyong, ah, puntahan, ganon. Like nahihirapan ka ba talaga dun sa part na yun na maghanap ng transient. Like sinabi mo nga or gusto ba may iba pa ba kayong ibang gustong puntahan bukod sa Tagaytay? Ganon.
Mm. Mhm. Well, kasi yung transient ayan na na ano na nakakuha na 'ko, no? So, ang gusto ko lang maano is yung saan ba yung pinakamura na market para kasi siyempre or kailangan ko pa bang maghanap ng market o magluluto pa ba ako. Kasi dadalawa lang naman kami. Kakain na lang kami sa labas? Ang goal ko kasi dito is yung mag-enjoy siya, 'di ba? So, baka naman kasi 'pag nagluto ako mag-stay lang din kami sa loob ng ano ng bahay, 'di ba? So, tapos ang gusto niya kasi yung ano yung amusement park, ayan. Mahilig siya sa rides. Eh, hindi ko pa alam kung kung ano, kung saan ba meron nun ganyan or um, ano ba m yung transportation ba doon, eh, okey? Um, puwede ba yung grab do'n or kung ano man yung ano? So, 'yan, yan yung mga bagay na iniisip ko na ano na magiging problema ko kasi wala akong idea kung ano yung ano, dahil hindi ako familiar.
Oo, naman. Mm. Oo. Mm. Oo. Mm, gets naman. Alam mo naiintindihan ko naman din yung sitwasyon mo 'tsaka yung pag-o-overthink ba. Siyempre magulang na, nanay na, natural 'yan sa sitwasyon na 'yan. At alam mo magandang gawin, eh, ah mag-search talaga kung sa'n mo gustong pumunta. Dapat mayroon nga din kayong, um, notes, kung saan kayo talaga um, yung destination niyo na pwedeng puntahan, yung kakainan, ganyan. Kasi mahirap naman na magpupunta lang kayo sa Tagaytay, ay pupunta lang kayo basta-basta, 'di ba? Mahirap din na
Hmm. 'Di ba? Hmm. Oo, para malan <chuckles> para maranasan lang kung ga'no kalamig. <laughs>
'Di ba? Oo, para naman maranasan bukod sa Baguio may tagaytay pa naman na sobrang ganda niya. Like sa taal nga din na sinasabi nila maganda din ang ano dun live view na yun. Bulalo, ayan. Pwede mo din i-try ang bulalo dahil masarap ang bulaulo daw dun, ang sinasabi nila tapos Starbuck, ayan. <chuckles> Diyan. Yun ang mga halos madalas na pinupuntahan ng mga tao dun kasi yung tourist spot din sas sa Starbucks naman, eh, kitang-kita mo talaga yung Mount Taal. Kumbaga, eh, yun yung medyos tourist spot para sa kanila. Tsaka maganda, bukod sa siyempre bukod sa mga sinuggest ko sa'yo. Maganda na mag-research ka talaga. Kasi kapag nag-research ka makikita mo kung ano yung gusto mong puntahan, kung ano yung
Mm. Ay, oo nga. Ah. Oo, nga, no? Naku. Starbucks okey, mm. Oh. Oo nga. Mm.
Kung ano yung mabebetan mo na pagkain, kung alam mo 'yon, yung everything. Like, kapag nando'n ka na, hindi ka na gano'n mamomroblema. Hindi na yung gano'n na aasahan mo na mag-o-overthink ka na, mamomroblema ka talaga sa mismong bakasyon niyo, hindi puwedeng gano'n. Dapat mag-e-enjoy lang talaga kayo, 'di ba? Kaya maganda, eh, sa una pa lang, bago pa kayo pumunta, ma-secure mo na, kung saan kayo pupunta, kung saang lugar, kung saan kayo kakain, i-search mo din. Alam mo magandang tingnan or magandang, ah, i-research 'yan sa mismong Reddit, kasi yung Reddit kumbaga ay parang black mm, yung Reddit kasi kapag nag-search ka diyan, kunwari Tagaytay tourist spot, gano'n. Makikita mo kasi yung hon honest review talaga na to the point 'no, pinaka-darkest darkest secret, eh, nabubunyag ng Reddit na 'yan.
<chuckles> Oo nga, mai-stress ako, 'di ba? True. Hmm. Ay, Reddit. Okey. Hmm. Yung, ah. Ay, weh?
Oo, totoo!
Papa teka lang, papaano 'yan? Ah, kailangan bang mag-create ng account?
Hindi mo na kailangan mag-create ng account 'yun din ang kinagandahan ida-download mo lang siya and then puwede mo nang anuhin like makita or mag-research ka ng katulad nga nasabi mo pupunta kayong Tagaytay, meron do'n mga Tagaytay feedback, tourist spot, ah, bad reviews like gano'n sobrang dami. Tas meron din meron din naman ng mga positive, um, positive reviews of course, ah, most of the time kasi siyempre 'pag positive reviews, alam naman natin sa social media, sa TikTok, sa Facebook, eh, ang pangit din naman do'n sa part na 'yun, eh, baka mamaya pino-promote lang nila, 'di ba, bayad sila sa promotion or pinapakita nilang video kaya ayun 'yun nga, siguro mare-recommended ko talaga sa'yo, kasi para sigurado ka na hindi ka magkakaroon na inaasahang problema sa mismong bakasyon niyo.
Oh. Uy, okey. Mhm. Hmm, mm. Totoo. Overrated, ganiyan. Hmm, ito, oo. Maraming salamat do'n sa ano, um, sige i-ta-try ko 'yan, Reddit na 'yan 'no, mamaya siguro. Pero ito, meron pa akong isang problema. Meron kasi siyang ano, um, athlete kasi 'to, so every now and then parang ang ayun nga, 'yong sin sinabi ko na magta-Tagaytay kami, sabi niya, puwede ba akong mag-jogging do'n, sabi niyang gano'n, tapos sabi ko, ay hindi ko alam, anak, kasi ano, eh, hmm, hindi ko alam kung safe 'yong ano, 'yong kung sabi ko, tsaka hindi puwedeng eh, hindi naman ako ano, hindi ako 'yung stamina ko hindi kasing lakas ng stamina na niya, na parang puwede siyang mag-ano ng ilang kilometro, 'di ba, so kung hahayaan ko siyang mag-isa, ang worries ko baka maligaw siya 'di ba, hindi ko, saan siya hahanapin. So, um, <tsk> ano bang ano bang puwedeng gawin diyan, na parang, ah, sige punta kami sa isang park lang tapos pagka mag-jogging siya antayin ko na lang kung anong oras siya matatapos, pero kasi ay, 'yun 'yung option ko ano, pero kasi ay 'yan ano kapagka talagang na-e-enjoy na niya 'yung pag pagtakbo nakakalimutan niya na na ano na may kasama pala siya, nakakalimutan niya na na ano na, ah, hindi pala siya taga doon sa lugar na 'yun ganiyan.
Oo. Oo. Oh. Mm. Humina na. Oo. Oo. Oo. Uh-huh. Hala. <laughs> Oo. Hmm. Bilang maganda naman din di sa ganiyang, sitwasyon. Oo, maganda namang ganiyang sa sitwasyon, eh, dapat din na meron siyang yung tracker, alam mo 'yun. Siyempre may dala naman siguro siyang phone. Ah, merong app, na Live 360 kung saan ay makikita mo kung nasaan talaga siya. Basta, i-download niyo lang 'yun and then mata-track mo talaga siya. Live 360.
So, ano bang puwedeng gawin diyan? Mhm. Ah. Ano nga yun ulit? Like, tapos iko-connect ko 'yung cellphone niya sa cellphone ko?
'Yon. Oo, kumbaga meron kang gagawin na group do'n, like group na makikita niyo 'yung location niyo sa bawat isa and then after that i-jo-join mo lang siya do'n. Tapos 'yun na, makikita mo or mata-track mo siya kung saan siya pumupunta. Makikita mo nga din kapag, ah, kunwari nag-motor siya, mabibi makikita mo 'yung bilis ng pagpapatakbo ng motor. Ganun siya kagaling, kaya masu-suggest ko talaga sa'yo 'yun. Kasi since sabi mo nga ayaw mo din naman na baka mapano naman siya. At least, alam mo kung saan siya pupunta, 'di ba? Sigurado ka 'tsaka maganda din na huwag mo na lang siguro din siyang hintayin. Since meron ka din naman mado-download na app na kung saan ay mata-track mo din naman siya. Maganda na pumunta ka sa mga tourist spot din na malapit lang dun and then after that kapag alam mo na patapos na siya. Puwede mo naman siyang i-chat, and then or kaya i-track mo, puntahan mo na lang para mabilisan na lang, 'di ba? 'Pag kaysa naman mag-antay ka na lang, mag-antay ka, eh, siyempre for sure naman ma maano ka do'n, maiinip ka. Kaya ayun 'yung mga maipapayo ko sa'yo para naman hindi ka ganun sobrang ma-stress or magkaroon ka ng inaasahang problema kundi mag-enjoy ka lang sa magiging bakasyon niyo.
Ah. Ay, talaga? Oo. Okey. Ay, ang galing. Hmm. Oo, nga. Uy, alam mo napaka-helpful ng mga tips mo naka na ako'y natutuwa na talagang magagamit ko 'yan, 'no, 'di ba, 'yong 'tsaka 'yong live three sixty di ka lang sa anak ko magagamit yew sa mga jowa, eh, <chuckles> ayun. Hindi biro lang. Though it madaming ano, ang dami kong nakuha sa'yo na na na puwede ko talagang ano, puwede ko talagang gawin, 'di ba? Napaka-helpful, maraming-maraming salamat sa'yo at iaano ko talaga 'yan, 'yang Reddit at tsaka 'yung live 360 na yan baka kasi maligaw nga, 'di ba, ayan. Maraming-maraming salamat! You are very helpful.
Hmm. <chuckles> Ah. <laughs> Totoo. Oo. Walang anuman, isang karangalan ko na mabigyan kita ng napakagandang payo tulad nga ng sinabi mo, ah, good luck and enjoy your trip sa b Tagaytay and paalam! Ingat ka.
Paala